Hmm, pa'no mo pinagsabay ang pamilya at career transition?
Hmm, kapag ganyan, 'no? Um, una kasi hindi ko talaga ano, gusto 'yong course ko no'ng college, 'no? Parang, ah, na ano lang, pilit lang ganyan no'ng, ah, nanay, ah, no'ng magulang. Oo, kasi iba talaga 'yong, parang plano ko no'ng una. Pero sabi niya, "Ayan diyan ka na lang mag-ano mag-aral, 'no? Tapos, ah, mala sa malapit." So ayun, um, triny ko lang 'yong course. Tapos sabi ko, ah, sabi naman namin no'n na kapag hindi ko gusto, ah, puwede mag-shift ganyan. Oh, pumayag naman 'yong nanay ko hanggang sa no'ng nakapasa na ako no'ng first year, ganyan, ayaw niya na pumayag. Tapusin ko na daw. <chuckles> Oo oo.
Mm. Ah. Mm. Ay, talaga? Mm. Mm. Mm. Ay, okey baka kasi sayang naman.
Pero no'ng ano mm. <smacks lips> Pero no'ng triny ko naman, 'no? 'Yan nag-try ako ng, ah, parang unang, ah, dalawang, ah, talagang trabaho ko. Nag-aral ako sa field ko, ay, I mean, nagtrabaho ako sa field ko, ayan. Tapos parang, ah, hindi ano, eh, hindi hindi pa rin okey or parang, hindi ko trip or ayan parang wala akong gana ituloy, 'no? So, ah, 'yong dati ayan no'ng nag magta-transition naman ako sa ibang career, eh, sinuportahan muna ako no'ng magulang ko, 'no? Kasi nga parang fresh grad pa lang, wala pa rin naman tayong ipon, ayan. 'Di pa ako ga'no nakapag, ah, ipon ng emergency fund talaga, 'no? Kasi magkano lang 'yong sahod, 'no? Lalo na no'ng sahod dati tapos fresh grad ka parang pumapasok ka lang for the experience, 'yong, ah, ano 'yong, ah, nangyari, oo. So, ayan naman na parang, ah, ito nga transition na 'to, ah, nakatulong, 'no, or ayan parang, ah, hindi naman ako pinapagastos sa bahay kahit papaano, 'yong 'yong mama ko pa rin. Kasi dalawa lang kami 'no? So, ah, a oo may may work naman siya. So, siya muna, 'no? Hanggang sa, ah, ayun parang chi chini-check ko or tina-try ko kung ano talaga 'yong, ah, pinaka gusto ko na career, 'no? Mm.
Mm. Mm. Mm. Hmm, tama. Mm. Ah, okey. Mm. Mm. Ayun. <gasps> So no'ng lumipat ka, 'di ba, nagdesisyon kang lumipat ng career. 'Yan. 'Di ba mag-transition. Ano may naging role ba 'yong pamilya mo sa pagdesisyon mong magbago ng career?
Well, yung pinaka ano, yung ah may may time talaga na ayan paapekto rin yung ah family 'no, yung pamilya. Ah, kasi ano eh, before ako mag-transition dun sa parang ah, na-suggest or nasabi na career, eh, may mga na-try muna ako, ayan nag-try muna ako mag ah, aral or kaya mag-seminar, mga training training ganyan sa pagluluto or ah, nag-try mag ah, trading naman yung sa stock market tapos online business, hanggang sa ayan medyo parang ah, hindi hindi umuokey pa, 'no, or parang hindi pa fully na talagang yun yung pinakagusto ko. Hanggang sa sinabi nung nanay ko na, "Oh, mag-take ka muna ng ano civil service exam," ganyan. So, ako 'di sabi ko eh, "'Di okey." Oo, tapos no'ng nakapasa naman ah, ayun tawag dito, after ilang months lang sabi, "Oh, try mo na lang government ganyan parang ang tagal mo na rin walang ano, walang work," ganyan. Ah, parang ayan nagkaka parang tina-try yung mga business pero hindi nag-aano, hindi nagiging okey, ayan parang after ilang months eh, nalulugi 'no, hindi naman nalulugi.
Oo. Mm. Ah. Mm. Mm. Mm. Mm. Ah, hindi nagiging successful.
Mm, ayan. Oo hindi hindi gano'n nagiging successful. So hanggang sa time na trinay ko na rin talaga yung government 'no na lagi niyang parang ah pinipilit 'no dati, oo. Dati pa pagka-graduate, "Oh, mag-government ka na", eh ako ayoko kasi ano parang mas mababa ang sahod do'n 'no dati, dati, oo. So mm, nung ayan nag ah, talagang nag ah, nagka-chance ah, napa-transition nga rin talaga ako sa government at ah, iba yung ah, care ko do'n 'no iba yung naging work ko, kung dati sa mga computer ako, ganyan. So ngayon more on sa opisina na ya adminis admin work ganyan, ah, parang HR ka na. So, ayun parang, ah, doon sa career na 'yon nakaano ko naka parang ipon ayan ng emergency fund parang yun talaga yung pinakauna kong ano eh, iniisip 'no, parang ah kailangan ko nang makaipon 'no para makatambay naman ako kahit six months parang gano'n 'no, yun yung iniisip ko sa emergency fund.
Mm. Sinasabi, mm. Tama. <laughs> Gano'n na nga. Mm. Mm. Oo. Okey. <chuckles> Tsaka Mm. Tama nga naman. So, just in case na magbago na naman 'yong isip mo, gusto mo na naman ng ibang career, 'di ba. <gasps> At least mayro'n kang <gasps> ipon para iyon, sabi mo nga, makapagpahinga ka kunwari ng mga 6 months 'yan, <gasps> 'di ba? 'Yong mga ganyang bagay, <gasps> ayun. Pero no'ng ano, no'ng okey ka na sa napili mong career ganyan, um, napagsasabay mo naman ng maayos ba 'yong, ah, pamilya at saka 'yong career mo nga?
Mm. Hmm, actually oo, 'no? <gasps> Pero dito nga 'no, sa naging career ko sa government, nasaktuhan na ano, ma ma-travel yung boss ko. Ah, ah, lagi siyang, ah, may, ah, invitation sa ibang lugar, ayan, dito sa Pilipinas lang. Ah, 'pag na-i-invite sa mga meeting o kaya, ah, mag-i-invite na message sa mga end ng, ah tawag dito, ng, ah, anong tawag do'n? Flag raising 'no, mga ganyan, mag-me-message kung ano-ano <gasps> or magiging resource person. Ah, kadalasan eh nasasama kami kahit papaano. Tapos, ah kasi ano eh, gusto ko rin talaga mag-travel 'no? Kaya nag-enjoy ako dito sa career transition na 'to kasi no'ng una, puro ano lang eh, libot-libot sa Pilipinas tapos 'di ba, libre ka na sa flight, libre ka na sa accommodation, ganyan. Oo, <gasps> pagod lang 'yong puhunan, ganyan. <laughs>
Mm. Ah. Mm. Hmm, mm. Oo. Ah. Mm. Tama. Mm. Totoo. So, maganda nga yan eh, 'di ba, nakakapag-travel ka nga <gasps> ng libre, yan. Nakakapunta sa iba't ibang lugar. <gasps> Pero mayro'n bang ano, ah, pagkakataon na, ah, naramdaman mo naman na, yung hindi mo nabibigyan ng sapat na oras yung isa sa dalawa, yung isa sa pa yung sa pamilya or sa career? Mm.
Hmm Ay, oo 'no? Oo, eh, actually, ah, dahil nga rin sa work, 'no? Ah, sobrang busy nga kasi, ah, puro travel. <gasps> Eh minsan sobrang bihira na ako makauwi 'no, sa amin. Ah, parang, ah, once a week or, ah, once every two weeks na lang, ah, ganyan. <gasps> Ah, since, ah kahit weekend, eh, minsan talaga nasa labas kami, gumagala hindi pa gumagala, parang nag-wo-work pa rin naman. <gasps> So, ayun. Ang bonding naman namin, sasabihin ko, ayan nagrereklamo na 'ko, ano ba 'yan puro ano kami, lipad kami ganyan, travel. <gasps> Tapos natatawa na lang rin talaga 'yong nanay ko, 'no, sabi niya, "Oo ganyan ako no'ng dati parang every ano, quarter eh kailangan lumipad, 'no, may, ah, mga meeting meet, mga seminar." <gasps> So, sabi niya, "Oh bago ka pa lang ano ka na, ah, parang pagod ka na, gano'n, ayaw mo na." Ah, sa travel 'no kasi siya ilang 30 plus years ganyan, 40 years na puro lipad parang ganun. O kaya nga ngayon eh nagsawa na, mm.
Mm, tama. Ah. Mm. Hmm. Mm. <laughs> Oo. Mm. Okey. Sa government din ba siya?
Oo. Actually, kaya niya ako pinipilit mag-government, ganyan naman. Mm.
Ah, okey. Mm. Kasi na experience niya pala yun, ayan.
Mm, malaki daw kita sa government. 'di joke lang. <chuckles>
<laughs> <gasps> Malay mo di ba, tama nga naman. <gasps> Ayan, pero <gasps> ano ba? Ano naman yung, um, natutunan mo tungkol sa sarili mo habang pinagsasabay mo yung pamilya saka yung ano mo, yung career transition?
Oo nga. Mm. Sa akin naman, 'no, narealize ko no'n 'no? <gasps> Hindi naman ano actually kasi, parang 'di naman important, para sa 'kin ah. <gasps> Kung, ah ayan, 'yong iba kasi 'di ba gusto 'yung, ah, career niyo, career nung isang tao eh, gawin niyong passion niya, 'no, as work. Ah, oo naman, oo, parang, ah, okey lang kahit hindi. Kasi well, hindi ko rin naman talaga alam kung anong passion ko. Well, passion ko is gumala, mag-travel.
Mm. Mm. Ah, okey. Mm. <chuckles> Oo.
Oo. <gasps> Ayan naman, sa pamilya 'no mapapagsabay mo, as long as, ah ah, tawag dito, maganda 'yong naging job mo or career mo eh may panggastos ka sa passion mo, ganyan. <gasps> Tapos magkakaro'n ka pa ng time sa pamilya mo, siyempre. <gasps> Ah, 'pag malaki naman talaga 'yong sahod 'di ba. Usually, may mga financial kahit papaano, 'no, na hindi nagiging buhay naman 'yong trabaho, oo.
Mhm. Mm, tama. Mm. Hmm, tama. Pero masasabi mo ba ngayon na, um, nababalanse mo yung, um, alam mo 'yon yung, ah, career at saka pamilya?
Hmm. <clicks tongue> Ayan no, do'n sa dati kong work 'yan sa government 'no kasi nag-transition uli ako, eh, mahilig ako mag-transition ng career 'no. <chuckles> Naging gano'n. Ah, eto, ah, masasabi ko, oo 'no. Kasi mas pinili ko 'yong career na, talagang mas makakapagbigay ako ng oras 'no sa magulang ko ayan. Ah, ayan nakapaghanap ako ng, ah, trabaho sa bahay lang, ah, pwede kahit or magtrabaho kahit saan, oo. Ayan naman. Parang 'yon na rin talaga 'yong pinili ko 'no or parang, ah, pinag-isipan ko bago ako mag, ah, transition nung career. Kasi sabi na naman ng nanay ko "O dito ka na lang sa malapit mag-government ano, local government." sabi ko, "Edi mas lalong walang kita." 'no. Kikita lang ako 'pag ano magki-kick back ako ganiyan, magko-kontraktor ako. So ayan binibiro ko sabi ko, "Ah mamili ka." ganiyan, oo. At least 'di ba malapit 'yon, <chuckles> tapos yun, oo. Ah, bale nung nag nag-transition na ako ayan, sa nakakabonding na nga 'no. Mas, ah, nagiging balanse kahit papano 'no, na dati medyo parang talagang walang oras 'no. Kasi naranasan ko rin 'yan 'no, noong, ah, ano naman nung bata ako since dalawa nga lang kami nung nanay ko. Tapos, araw-araw 'yan ano, maaga aalis tapos gabi na uuwi ganiyan. Ah, 5 days a week so 'pag weekend siyempre pagod sa 5 days, ah, 'yong work. Ah, ano na, papahinga 'yan, maglilinis, maglalaba. Minsan siyempre, ah, siya kasi gusto niya maglaba no'ng ano niya eh, no'ng mga uniform niya eh. Parang nasisira ko ata kapag ako naman. Kaya siya pa rin yung naglalaba ng mga uniform niya, ayan papahinga. So, ayun lang yung bonding namin 'no, kaya parang feeling ko nakakapagod or parang ayan 'no walang time 'no sa pamilya na.
Ah, okey. Oo. <chuckles> Mm. Ah, okey. Mm. Oo. <chuckles> Kontraktor na lang. <chuckles> Mm. Ayun. Mm. Mm. Mm, papahinga. Mm. Ah, okey. <chuckles> Mm. Mm. Yun pero ngayon at least di ba para may balanse ka na, kasi sabi mo nga sa sa bahay ka nagtatrabaho, <gasps> kahit saan pwede kang puwede mo dalhin yung trabaho mo. Kaya iyon <gasps> para may iano ka na nabalanse mo na talaga siya, natutunan mo na talaga siya ayan. <gasps> Ano naman yung, um, <gasps> maipapayo mo sa mga taong gustong magbago ng career, <gasps> pero natatakot sila dahil may, um, responsibilidad sa pamilya?
Mm. Mm. Ayan naman 'no, <gasps> para sa akin talaga importante yung ano emergency fund 'no. Ah, yun nga yung una kong binuild 'no, nung talagang nakakuha ko ng work na <gasps> mataas-taas yung sahod, <gasps> kasi ano, eh, ah, na-expect the unexpected nga 'no. Para hindi lang rin naman emergency fund 'yan 'no, <gasps> parang ah, pag gusto mo mag-ano magpahinga muna di ba, ng biglaan 'no hindi mo inaasahan at least meron ka nang nakahanda. Kasi yung iba 'no napapansin ko talaga, mga last 2 months, last 3 months 'tsaka nagbi-build ng emergency fund <gasps> or ah, yung iba hindi rin talaga makaalis or maka-transition sa mas gusto nilang career, kasi, ah, ayan natatakot na baka wala silang makuhang work, ah, di ba, baka hindi maging successful. <gasps> So, ayun talaga kaya parang naging luxury siya talaga ano nung <gasps> nag-transition ako, kasi nung pag-alis ko naman ng work di kaagad ako nag-start eh, siguro mga 3 months pa, um, parang ganun. 3 to 4 months 'no bago ako, ah, talagang nakakuha ng work from home. Parang, ah, oo pinahi mm, ah, pinahinga ko muna yung sarili ko. Ayan, nag-travel tapos <gasps> ah, ayan hinanda ko muna yung, ah, parang mga kagamitan 'no at ah, hanggang sa makakuha ng work, na talagang gusto or hindi naman ako ano talo ano, kasi yung iba ayun nga 'no pag walang emergency fund, kahit yung mababa na lang na sahod na work from home, eh, baka kunin di ba? Oo.
Tama. Mm. Mm, tama. Mm. Mm totoo. Mm. Mm. Mm. Ah, okey, medyo matagal din. Mm. Mm. Mm, tama. Oo ganun na nga yung nangyayari. Kahit ano na lang, ayan. Pero, um, paano naman dahil nga di ba, ayan ang dami mong pinagdaang ano eh, transition transition di ba, parang nakailan ka ba? Ayan, so um, ngayon paano ah, nagbago ang pananaw mo sa success pagkatapos mong pagdaanan ang career transition na 'yan?
Mm. Mm, para sa akin 'no, ah, hindi naman rin importante yung mga posisyon, yung posisyon title, ganyan. Kung oo ta's yung career ah, depende talaga kung, ah, hindi mo naman well yung sa ibang tao kasi siyempre gusto nila yung passion nila gagawin nilang ah, work 'no, so okey lang 'yon. Pero yung kung hindi mo talaga alam no, yung, ah, ayan parang hindi mo alam kung anong gusto mong passion mo o kung anong gusto mong trabaho, 'no. Ang mahalaga lang is kumita ka 'no or kahit na pangit or pangit pakinggan yung posisyon ,'di ba, yung parang iba, oo, 'di kasi yung iba parang gusto manager ganyan sa ganito tapos magkano lang rin yung sahod 'no pero manager siya, ta's pumapasok siya sa opisina 'di ba. So mas naging oo, diskarte yung pera ano yung kinikita talaga. Wala yun do'n sa mga gano'n. Kasi 'pag ayan ah, hindi naman ikaw mapapakain ng ano mo eh, nung ah, title mo di ba? Hindi 'yan masuportahan yung pamilya 'di ba? So ako yun, mas, ah, parang natutunan ko na dumiskarte ayan tapos ah, na talagang mababalanse mo yung ah, time mo sa pamilya, sa ah, enjoyment mo 'yan, sa passion, ah, kung ano man gusto mong passion, 'di ba, kung gusto mo maglaro ng ah, com mag-stream ng, ah, mga laro eh, di puwede rin, mm.
Oo. Mm. Oo. Pangit <chuckles> oh. Mm, tama oo oo. So, mas mahalaga yung ano yung kinikita, mm. Tama. Mm, totoo naman. Ah, okey. Mm. Tama. Mm. Ayun, um, importante nga naman talaga ngayon is yung work-life balance, 'di ba? So kahit anumang ah, kunwari posisyon 'yan o kahit nga yung sahod di ba sakto lang basta ah, minsan yung tinitingnan talaga ng mga tao is ah, meron nga silang work-life balance, ayan. Naku maraming salamat, ah, sa, ah, pag ah, bahagi ng iyong, ah, karanasan, ayan sa uulitin ha.
Oo. Mm. Mm. Mm, ayun ha maraming salamat rin dito sa kuwentuhan natin ha, at maraming salamat sa pakikinig 'no pati sa oras mo. At hanggang sa muli, paalam.
Paalam.